देखिए, क्या है कि अ, मैंने ना अभी मतलब ऐसा कुछ सुना, समझा, मतलब होता है ना, कभी-कभी आपको थोड़ा जागरूकता होती है कि, कुछ अलग तरीके की चीज़ें भी आपके जीवन में हों। तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि क्या हम अपनी कला से क्या मतलब जो हम अगर हमारे अंदर कुछ कला की चीज़ें हैं, तो क्या हम उस कला से अपनी भावनाओं को भी समझ सकते हैं क्या? या व्यक्त कर सकते हैं, है ना? अ, माने कि उम, मुझे किसी को कुछ उम, समझाना हो तो क्या कला से समझाया जा सकता है या खुद समझा जा सकता है या किस तरह से उससे व्यक्त किया जा सकता है। तो थोड़ा-सा क्योंकि अ, खुद ही अभी समझने की प्रक्रिया समझ रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं आपसे थोड़ा-सा सलाह लेना चाहती हूँ कि इसको और भी ज़्यादा गहराई से अ, इस बिंदु को कैसे समझा जा सकता है, और कैसे अपनी गतिविधियों में इसको शामिल किया जा सकता है। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?
हाँ। जी, जी। जी। जी, जी, देखिए कोई बड़ी समस्या नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में आन पड़ी है, ऐसे-ऐसे समस्या हर दूसरे-तीसरे इंसान को होती रहती है। तो मैं आपकी समस्या को और थोड़ा गहराई से समझना चाहता हूँ, तो इस गहराई समझने के अ, संदर्भ में आपसे स कुछ सवाल करूँगा कि अ, आप कुछ कला या गतिविधियाँ बताएँगे कि जो आप कभी पहले कर चुकी हैं या आपको करने का शौक हो, ऐसे कुछ है आपको मतलब कोई कला या गतिविधि कुछ?
जी। हुँ, हुँ। हाँ, मुझे ना 2 चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं। एक तो, उम्म, मुझे पेंटिंगस काफ़ी अच्छी लगती हैं और उम अ, मतलब मैं बनाती हूँ कलाकृतियाँ। और दूसरी चीज़ देखिए मेरे को अपनी अम, जैसे ना अपनी आवाज़ देना। खैर देखिए अगर आवाज दे देंगे तो वहाँ तो साफ पता चल जाएगा कि भावनाओं को हम व्यक्त कर रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन कला मतलब कि अगर मैं अपनी कलाकृति के द्वारा कुछ ऐसा है क्या कि जिससे भावनाओं को समझने में, व्यक्त करने में काफ़ी, अ, मतलब आसानी हो और क्योंकि कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कलाओं के ज़रिए ही या तो हम समझा दें या उनकी कलाओं के ज़रिए हम कुछ भावनाओं को उनकी समझ जाएँ, तो उम, मतलब ऐसा कुछ है, किस तरह से ये किया जा सकता है? क्या ये प्रक्रिया होती है? आप मुझे थोड़ा सा समझा सकते हैं इसके बारे में?
जी। उम उ जी, जी देखिए मैं आपकी समस्या समझ गया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी और गहराई से जानना चाहूँगा कि आप कैसी क्या जानना चाहती है और कौन से प्रॉब्लेम्स आपको मतलब एकदम गहराई से जानना चाहता हूँ। तो मैं आपसे एक स कुछ सवाल जानना चाहूँगा जैसे कि आपको कौन सी वो भावना है जो आपको सबसे अ, मजबूत महसूस करा कराती है, वो आपके अंदर कौन सी भावना है वो?
हुँ। मेरे अंदर अ, सही बताऊँ तो मेरा जो आत्मविश्वास है, और उम, मतलब ईमानदारी की भावना सच में मेरे में है, और खास तौर से रिश्तों के प्रति अगर मैं बोलूँ और या फिर अपने काम के प्रति बोलूँ तो मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है, और मुझे हमेशा, अ, कहीं न कहीं मतलब वो एक होता है ना, कि जब भी कोई पूछे कि भाई तुम किस चीज़ से डरते हो? अ, मेरे से अगर कोई पूछ दे कोई, तो मैं सच में मेरे मुँह से यही निकलता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गलत काम करने से डरती हूँ कि मैंने कुछ गलती सच में कर दी हो, जानबूझकर कर दी हो। तो ही मुझे सिर्फ़ डर लगता है और वो भी शायद इसलिए लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, मुझे नहीं करना चाहिए था, एक होता है ना कि, अम, खुद जो है कि अपराध जैसा लगने लगता है ऐसा करके। तो बस वही एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर काफ़ी, अ, मुझे बहुत जैसे कहते हैं ना, कि आपके अंदर क्या अच्छाई है? तो मुझे लगता है कि यही मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि मैं अ, आत्मविश्वास के साथ किसी भी कार्य को करना चाहती हूँ, और जब भी मैं कोई कार्य करती हूँ तो उसमें बिल्कुल संपूर्ण तरी तरीके से ना अपने आप को बिल्कुल, अ, कह सकती हूँ कि समर्पित करके ही किसी काम को करती हूँ, सौ प्रतिशत के साथ। तो ये मेरी, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी एक वो है, भावना है और मुझे काफ़ी इससे मजबूती भी महसूस होती है कि हाँ, मैं एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हूँ।
जी। हुँ। हाँ। बिल्कु जी, जी। जी, जी, मैं समझ गया आपकी जो समस्या आ रही है वो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो जैसे आप कला कर रही हैं, जैसे आपको आपने बताया कि आपको स्केचिंग करना पसंद है, आपको पेंटिंग बनाना पसंद है। तो ये जो आपकी कला है, वो क्या आप अकेले में करना पसंद करती हैं या समूह में आपको करना पसंद है?
जी। नहीं-नहीं कला तो अकेले ही पसंद है। बल्कि देखिए किसी और अगर कोई उसमें आए, तो मुझे लगता है कि वो नहीं-नहीं किसी की बाधा बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी मैं कलाओं को क बारे में अगर मेरी बात हाँ, कोई मुझे सुझाव दे, कोई मुझे बताए कि ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, अ, वो मैं बिल्कुल स्वीकार करती हूँ। लेकिन, अ, बनाने की अगर बात आती है ना, तो मुझे लगता है कि नहीं वो तो मैं अकेले में ही करना पसंद करती हूँ और अकेले ही बनाना चाहती हूँ।
जी, जी मैं समझ गया। तो जैसे आपने बताया कि आप अ, को अ, स्केच बनाना पसंद है तो क्या आपको लिखना या मिक्स मीडिया आज़माना चाहेंगे अपने जीवन में?
उम, देखिए क्या है कि मुझे स्केच बनाना पसंद है, मुझे क्ले आर्ट करना पसंद है। मुझे, अ, कलर्स वाली चीज़ें जैसे अपनी मोर्डर्न आर्ट होती है वो भी काफ़ी पसंद है करना। तो, अ, जैसे माने कि, अ, एक कल्पना आ जाती है मन में कि हाँ ऐसा कुछ बनाएँ, तो शायद अच्छा लगेगा। तो मुझे वो भी कैन्वस पे उतारना काफ़ी अच्छा लगता है। भले वो जैसा भी उतरे मतलब जो मेरी कल्पना शक्ति में था, वैसा का वैसा ही उतर जाए या हो सकता है कि उसमें थोड़े खुद की रचनात्मकता आ जाए। तो मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और अगर लिखने की बात करूँ, तो देखिए उसमें मैं परिपक्वता तो नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि आजकल ये नया थोड़ा-सा मेरे अंदर आ रहा है कि मुझे लगता है कि हाँ, लिखना एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है और जब आप अपने मन के भावों को कई बार बोल के नहीं समझा सकते किसी को तो लिख के शायद ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। तो उम, हाँ ये है लेकिन ये मिक्स मीडिया वाला जो चीज़ है ये थोड़ा-सा मुझे समझना होगा। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं तो क्या आप मुझे समझा पाएँगे?
जी। अच्छा। जी। जी। जी। हुँ। जी, जी, देखिए अब जैसा आपने बताया कि आपको अ, स्केच करना पसंद है और आप न लिखना चाहती हैं। तो देखिए मैं आपकी जो समस्या आपके जीवन में आ रही है, मैं उसे गहराई से समझ चुका हूँ कि आपको अपने जो अ, भावनाएँ जो आपके अंदर हैं, वो आप कला से परतूस प्रस्तुत करना चाहती हैं और आपके अंदर कला है, स्केचिंग करने अप आपको आता है, आप लिखना भी चाहती हैं आप। तो अ, मैं बताना चाहूँगा कि आप देखिए आपको पहले से ही स्केचिंग आती है, आपको कला वो आती है, तो मैं आप इसमें कहना चाहूँगा कि अ, आप रोज़ थोड़ा समय अ, सोचें-समझें और स्केच, आप बनाती हैं डेली इससे मैं अ, आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि आप स्केच डेली बनाती हैं या आपको अभी शुरू करना है ऐसा कुछ?
हुँ। उम, डेली तो नहीं बनाती हूँ, मुझे बनाए हुए काफ़ी समय हो गया है। 2-3 साल बीत चुके हैं और अ, मैं कह सकती हूँ कि देखिए लंबे अरसे तक मतलब 15-20 साल पहले से भी मैं मतलब एक होता है ना कि बचपन से आपकी ये आदत है। तो कभी आपके पास समय होता है तो लंबे समय तक मैं लगातार करती रहती हूँ। कभी ऐसा होता है कि प्राथमिकताएँ बदल जाती हैं तो लंबे समय के लिए छूट जाती हैं। तो अभी मैं बोलूँ कि काफ़ी लंबे समय पहले ना जैसे 10-15 साल पहले मैंने शुरुआत करी तो कुछ 3-4 साल पहले मैंने 2 साल लगातार किया और अभी फिर 1 डेढ़ साल से मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा-सा उम, नहीं कर पा रही हूँ मैं किसी अपनी दूसरी प्राथमिकताओं के चलते तो अभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि रोज़ाना नहीं करती लेकिन जब करती हूँ तो मन से करती हूँ।
जी। जी, जी। अच्छा। जी, जी अब द देखिए मैं आपको अ, इसमें सुझाव देना चाहूँगा कि जैसे आप फिर से अपना स्टार्ट कर सकती हैं, स्केचिंग स्टार्ट कर सकती हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप धीरे-धीरे स्टार्ट कीजिए। रोज़ 5 से 10 मिनट का समय निकालिए और खुद से एक सवाल की जब आप बैठते हैं कल अगर लिखने, स्केच करने अ, 5-10 मिनट बैठिए और खुद से सवाल कीजिए के आप अभी क्या महसूस कर रही हैं। आप जो महसूस कर रही हैं, उसमें लिखना ज़रूरी नहीं है, आप उसे लाइन्स, डूडल या कुछ आकृतियाँ बनाकर उसे प्रस्तुत कीजिए, रंग भी म रंग भी ज़रूरी नहीं है। आपको जैसा लग रहा है वैसा बनाइए, क्योंकि कला एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें परफेक्शन ज़रू अ, ज़रूरी नहीं होती, वो धीरे-धीरे परफेक्शन आती है। रोज़ 5 से 10 मिनट आप निकालिए और स्केच कीजिए और उसमें आप म अ, शब्द बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप जैसा स्केच बनाती वो बहुत ज़रूरी होता है। अ, इससे आपको भावनाओं को पहचानने की आदत बनती जाएगी। देखिए मैं मैं बताना चाहूँगी कला भावनाओं को समझने और नाम देने का एक बहुत सुरक्षित और असरदार तरीका है। तो एक तो ये हो गया कि स्केचिंग वाला, दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अ, रंगों और निशानों पर ध्यान दें। जैसे अम जैसे आप अगर कोई स्केच बनाती हो, उसमें हल्के रंग का उपयोग करती हैं तो उसे शांति और खुशी को दर्शाया जाता है, हल्के रंग की पहचान होती है कि उसे कोई चीज़ शांत है या खुश है। अगर आप गहरे और तेज़ रंग दिखा रही हैं अपने स्केच में, तो उसे गुस्सा और बेचैनी दिखती है, तो कल अ, रंगों की पहचान करना अम शुरू कर दीजिए आप। जैसे अब हल्की और गोल रेखाएँ अगर आप अपने स्केच में यूज़ कर रही हैं अपने तो वो लगता है कि एक आरामदायक, एक आराम की जीवन है, वो शो करता है। और अगर आप तेज और टूटी रेखाएँ अपना स्केच में यूज़ कर रही हैं तो उसे लगता है कि कोई इंसान तनाव में है, तनाव में वो सारी चीज़ें बनाई हैं। तो अगर आप अपने स्केच में हल्के रंग, गहरे या तेज रंग, हल्की या गोल रेखाएँ या तेज या टूटी रेख रेखाएँ यूज़ कर रही हैं, उससे लोगों को पता चलेगा कि आपके अंदर आप क्या भावना दिखाना चाहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप तेज और टूटी रेखाएँ उपयोग कर रही हैं अपने उम, अ, कला में तो उस लोगों को पता चले कि आप तनावग्रस्त हैं, आप तनाव में हैं। तो इससे आप अपनी भावनाएँ दिखा सकती हैं अपने स्केच करके।
जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हम्म, जी बिल्कुल और जी।
जी, और जी। देखिए और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आपको लिखने का भी शौक धीरे-धीरे आ रहा है तो जैसे अम अम, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी भावना किसी जानवर, मौसम या जगह या वस्तु की तरह सोचें। जैसे आप लिखना स्टार्ट कर रही हैं। अ, जैसे आप एक लाइन लिखती अ, लिख सकती हैं कि अगर मेरी उदासी एक जगह होती तो कैसी होती? तो आप इसमें बताएँगे कि एक जगह उदासी होती तो मैं कैसी चिड़िया की तरह होती, कैसी होती? ऐसे उड़ती रहती। मतलब आप बता सकती हैं एक जानवर की तरह, किसी मौसम की तरह, किसी जगह की तरह, किसी वस्तु से कंपेयर करके। तो आप बता सकती हैं कि आपकी भावनाएँ क्या सोच रही हैं, क्या नहीं सोच रही हैं। तो लिख के भी कर सकती हैं। जैसे आपने अम अ, किताब पढ़ी होगी या मैं आपको किताब सजेस्ट करना चाहूँगा। मेटामॉर्फोसिस एक किताब है जिसमें जिसको लिखा है अ, पेटवोस्की ने। तो उसमें बताया है कि उन्होंने कि कैसे वो एक सुबह उठे और उन्हें लगता था कि वो एक कॉकरोच की तरह बन गए हैं और पूरा इन जीवन उसे कॉकरोच की तरह पूरा उनका जीवन लगता था कि वो कॉकरोच हैं और ऐसा है। तो वो किताब आप पढ़ के समझ सकती हैं उन्होंने अपनी कला से, अपने लिखने से अपनी सोच लोगों को बताई है। ऐसे ही एक किताब है क्राइम एंड पनिशमेंट, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। एक व्हाइट नाइट्स है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो इन सब किताबों से आप अ अ, आप इंस्पायर हो के समझ सकती हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं। कै अ उस अ, समझ सकते हैं एक जैसे ल पहले के लोग जो थे, उन्होंने अपनी कला से जो फेमस लोग हैं, कला से कैसे-कैसे भावनाएँ दिखाए हैं, उससे आप समझ सकती हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप छोटे-छोटे चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, छोटे प्रयोग और समीक्षा कीजिए। हर हफ्ते चित्र बनाइए और उसे देखिए और खुद से पूछिए कि इस समय मैं क्या महसूस कर रही थी और मैंने क्या बनाया है। क्या अब मेरी भावना बदली है? इससे आप खुद को रख सकती हैं और मैं और एक और बात अ, आपसे बताना चाहूँ कि जब भी आप स्केचिंग करें, जब भी अपनी कला करें तो ये 2-3 चीज़ें याद रखें, जो पहले चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि कला का मकसद क्या है? आपको क्या लगता है कला का मकसद क्या है? सुंदर बनाना मकसद नहीं है, आपको ईमानदार होना होगा, ईमानदारी से आप कला कीजिए सबसे बढ़िया चीज़ वही है। अगर किसी दिन कुछ भी बनाने का मन ना हो तो वो ठीक है, खुद को आप उसे दोष मत दीजिए कि अरे मैंने आज ये नहीं किया, मेरे से ये छूट गया। खुद को दोष देना नहीं होता है, कला दिल से निकलता है, मजबूरन में कला नहीं निकलता है। तो आप जिस दिन मन ना हो, उस दिन ना बनाएँ और खुद से बोलिए ठीक है अगले दिन बनाऊँगी, जब मन होगा तब बनाऊँगी और आप अपनी भावनाओं को सीख रही हैं। आप अपने अ अ, यही सबसे बड़ी बात है। आप अपनी भावना से क कला के द्वारा अपनी भावना व्यक्त करना सीख रही हैं, सबसे बड़ी बात यही है आपके जीवन में कि आप ऐसा कर रही हैं। अ, तो ज जो-जो मैंने आपको सलाह दी है, उस पे आप अमल कीजिएगा तो अ, ज़रूरी आपके जीवन में बहुत जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, जो आप चाहती हैं कि कला से भावनाओं को स लोगों को समझाएँ और व्यक्त करें। आप लिख के समझाना चाहती हैं, आप स्केच बनाके समझाना चाहती हैं तो जो-जो मैंने आपको अभी सलाह दी है, उसको आप अपने जीवन में अमल कीजिए। ज़रूरी आपके ज़रूर आप जो चाहती हैं वो होगा और जैसे मैंने आपको बताया कुछ आप पुराने-पुराने अ, लोगों को पढ़िए। पुराने-पुराने लोगों के स्केच देखिए। जैसे आपने अ, सुना होगा कि अ, ल अ, लियोनो डिकार्पियो भी जो अ, एक पेंटिंग थी, उससे वो लोगों को आज तक समझ में नहीं आ पाई कि वो क्या दिखाना चाहते थे, क्या नहीं दि अ, दिखाना चाहते थे। जैसे ह स्पानिया में जो कित अ, किताबें लिखी गई थीं, उसमें भी ऐसी चीज़ें थी कि उसमें दिखाते थे, लिख के बताना चाहते थे कि वो क क्या च अ, सोच रहे हैं, क्या उनकी भावना है। तो जो-जो मैंने आपको चीज़ें बता रहा हूँ, उस पे आप अमल कीजिए और जो सलाह माननी है, आपके जीवन में बिल्कुल ही वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। जी।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। अ, जी। हुँ। हुँ। जी। जी। हुँ, जी बिल्कुल और काफ़ी अच्छे सुझाव दिए आपने और जो ये आपने बुक्स किताबों के जो नाम सुझाए हैं, ये बिल्कुल मैं ज़रूर पढ़ूँगी। मुझे लगता है मुझे इससे बेहतर ज़रूर कुछ दिशा मिल सकती है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इतने अच्छे सुझावों के लिए।
इ जी, जी। आपका भी धन्यवाद अ, आने के लिए और आगे भी आपके जीवन में कुछ समस्या आती है तो मैं यहाँ उपलब्ध रहूँगा। आप आके मेरे से सवाल पूछ सकती हो और बिल्कुल मैं आपको सलाह दूँगा और जो-जो मैंने सलाह दी हैं, उस पर आप अमल कीजिए, ज़रूर आपकी जिंदगी में जो भी समस्याएँ आ रही हैं, जो आप चाहती हैं वो पूरा होगा। जी, धन्यवाद।